Oo, ah, SMS tsaka sa email, 'yan. So 'no, kapag, ah, hi walang email ganyan, yun yung dalawa, na mag-message muna SMS yung, ah, ah yung code, tapos meron din yung sa may email. So mas, ah, sa email kasi madali lang naman <chuckles> kung hacker, madaling palitan. Ah, pero at least meron akong, ah, SMS, kung sakali. Pero hindi ko hinahayaan <chuckles> talaga na ma-hack 'yung account ko. So, talagang very strikto ako pagdating sa privacy naman ng, ah, setting ng, ah, ah online na account ko, gano'n din sa mga pinopost ko, medyo maingat talaga ako. Hindi din ako, nagpo-post ng mga very alam mo 'yung parang maiinggit yung ibang tao na parang may mga post kasi na gano'n na ah, brinabra or nag popost sila ng kita nila ganyan, not to brag daw pero inspire to inspire daw. So parang feeling ko isa din 'yun mga, sa mga factor kung bakit, ah, naha-hack yung account. Kasi parang <smacks lips> ano, eh, na yung inggit nila. So, parang yun yung, ah, 'yung mga post ng post din. Ah, 'yun 'yung parang feeling ko na prone sa hackers, na parang, ah, mapapansin nila 'yung account mo, ganyan. So kapag low-key ka lang <chuckles> yung account mo siguro hindi ka masyadong mm.
Mm, yun yun. Mm, it's either SMS, mm. Oo. Oo. Oo nga. Mm. Mm. Oo. Oo. Mm. To inspire. Mm. Oo sabagay. Mm. Hmm. So, low-key lang, lo mm, low-key ka lang talaga sa social media para mas safe, <chuckles> 'di ba? oo nga naman, may point ka nga dun, ayan.
Mm. Oo. Para hindi mapansin 'yung ano, ng mainit na mata, ng mga masamang loob na at least, ah, alam nila, "Ah hindi, wala-wala akong masyadong mapapala dito sa account na to, so 'wag, ah, a-ayoko to." Siyempre kasi may mga 'yung mga hackers kasi gusto nila 'yung mga ano, eh, mga madaming ah friends, followers, ganyan, mga pinopost na parang, ah, catchy sa mga mata nila, nagpo-post ng, ah, 'yun nga ng pera, ng kita, ng, ah, lavicious na, ah, luxuries na mga, ah, item ganyan, mga lifestyle nila na parang, ah, mayaman, ganyan na pinpost sa social media. So, feeling ko 'yan 'yung mga prone. Oo.
Mm. Mm. Oo. Mm. Oo nga tama. Mm. Oo. Mm. Kadalasan mm, sila yung prone. Oo nga naman tama ka nga do'n, ayan, ah. At saka maganda yung ano, ah, yung ginagawa mo for privacy mo, and parang sobrang helpful nga 'yan para maging safe sa paggamit ng ah social media 'yan. Thank you, ah.
Sila yung prone sa hack. Mm. Totoo. Ayan salamat din sa ano, ah, masayang usapan. Sa uulitin.